A volte capita invece che sia lei a insegnare qualcosa alla nonna? <chuckles>
Ah, beh, guarda, guarda proprio tornando al discorso delle femminucce, guarda sono veramente, verame sì, sono incredibili perché dopo che hanno imparato una cosa, poi son diventate automaticamente maestre di quella cosa. Eh, sì, sì, guarda che siete incredibili, oh, femminucce. E appena son diventate maestre, non fanno altro che insegnare a tutti gli altri. <chuckles> È così, <chuckles> sì, sì, sì, sì. È incredibile.
<chuckles> Ah. Gli usignoli. No, vabbè. <chuckles> No, <chuckles> stupenda. Quindi, insomma, si insegnano a vicenda, sia lei al alla nonna, che la nonna, ehm, a lei. <chuckles>
Sì, guarda, i i nonni anche i miei genitori, quindi tutti e 4 i nonni, anche se li vediamo meno, perché sono un po' lontani, però devo dire sono tutt'e 4 entusiasti di mia figlia, perché poi è proprio arg come si dice una volta, argento vivo, no; ehm, sprizza energia da tutti i pori, vitalità, poi anche dolce, quindi a volte a volte è tremenda. Poi è chiaro, io sono il papà sono il papà, quindi parlo uhm, sono un po' di parte, ecco.
Wow. Una cosa molto positiva. <chuckles> Eh, infatti a volte capita che ci siano queste episodi. <chuckles>
Ah-ah. Sì, guarda mia figlia ormai mi sa già prendere e rigirare come vuole, p adesso che è una bambina, pensa quando sarà un po' più grande, vabbè.
Infatti, quello immaginavo anch'io. <chuckles>
Quindi sì, sì, son contento, sono felice per lei che abbia i nonni, son contento che li veda spesso. Allora ti dirò, è chiaro che non è sempre tutto rose e fiori, eh, penso che tu possa immaginarlo, ogni tanto esatto, però io ho sempre parlato anche con mia moglie di questo. Gli ho sempre detto: "Guarda, noi dobbiamo tenere presente una cosa: è vero che ogni tanto i tuoi i tuoi genitori o i miei le concedono qualcosa in più o qualcosa che noi non vorremmo, però ecco, cerchia" esatto, gli ho "cerchiamo di ricordare quando eravamo bambini noi: i nonni fanno i nonni, i genitori fanno i genitori."
Beh, beh, è umano. Sì, sì, sì. Eh, capita. <chuckles> Giusto.
Questa è l'idea che io ho sempre cercato di far capire a mia moglie, che devo dire che, comunque, anche lei la vede più o meno alla stessa maniera. Sì, allora è vero che ogni tanto magari m lei magari con la con sua madre, con la nonna: "Eh, però non devi dirle così, non è perché dopo a casa noi" io le dico sempre: "A casa ce la caveremo. Eh, a casa ce la caveremo anche noi, non ti preoccupare." Lei poi, mia figlia che è furba, che è furbetta, è una femmi è una femminuccia, è furbetta, quindi sa già come deve chieder le cose ai nonni e come le deve chiedere a mamma e papà. Ha già capito queste eh, eh, sì. Ma è per quello che dico che sono importanti i nonni, perché danno anche delle visioni diverse di di come fare, con un bambino cresce con dice: "Okay, mi comporto così qui perché so che le regole sono così, di qui mi comporto in questa maniera perché le regole sono leggermente diverse."
Ah, okay, buono. Sì. Eh, anche tra donne. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Che sta imparando bene a come gestire certe persone. Esat